हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि सबके अपने अपने वैलिड पॉइंट्स होते हैं खुश रहने के लाइफ में। और जैसे आपने बताया कि आपको खाना फूडी पर्सन हो आपको खाना बहुत पसंद है। और मैं जैसे मैं अ, बाई प्रोफेशन मैम, मैं डांसर हूँ तो मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है और स सिखाना बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब अ, और दूसरी चीज़ ये है की मुझे अ, यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों के साथ, घूमना पहाड़ो पे और छोटी-छोटी चीज़ें करना जैसे की अ, थोड़ा बहुत डांस करना एंड ज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना, तो मुझे ये सब काफ़ी पसंद है। और, जैसे कि जब कभी परेशान होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं वो तो म्यूज़िक लगा के डांस कर लेते हैं तो अच्छा लगता है काफ़ी मैम।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अरे वाह! हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, मैं मैं ना आपको बताना चाहूँगी कि पेशे से वैसे मैं शिक्षक हूँ।
अच्छा, अच्छा।
स्कूल में। पर ना अ, मैं बचपन से बचपन में मैं डांसर बनना चाहती थी।